Bü bütün, yani, bütün mesela bu, işte, ııı, resmen şu anda bu hobinin, eee, sulu boya resim yapmanın, bu hobinin senin için başlangıcından neredeyse, işte, hani, bugüne kadar 8 senenin sonunda sonuçta acayip bir deneyim yaşamışsın. Diyelim ki, diyelim ki bugün, eee, ben ya da bir başkası, fark etmez. Ben bugün, eee, seni dinleyip dedim ki, “Ya, ben de başlamak istiyorum, çok etkilendim.” Bana 3 tane ne öneride bulunursun? Yani, şey, teknik anlamda değil. Diyelim ki, böyle, bir hobiye başlıyorum ve senin gibi, işte, zorluklarla karşılaşacağım. Kolay değil, yani, sonuçta sulu boya resim yapmak, senin anlattıklarından anladığım, kolay değil. Bana 3 tane diyelim ki: “Şunları, şunları, şunları iyi düşün ya da bunlar hakkında, işte, iyi karar ver ya da şunlara dikkat et.” Ne derdin bana?
Evet. Geldik. Ne yapaca Evet. Evet, anladım. Evet. Birincisi valla şöyle derim: 1'incisi mutlaka b bilen bir hocaya git. 2'ncisi, eee, tamam, o çok sık gidemezsin, çok sık gidemez, haftada 1 gidersin. 2'ncisi YouTube videoları seyret. 3'üncüsü birkaç tane kitap al ve müze gez. Bunları öneririm.
Hı hı. Tahmin ettim bunu. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Müze gezmek, evet, iyi bir fikir olabilir. Kesinlikle. Süper. Peki. Çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Valla bir hobi hakkında güzel şeyler öğrendim. Çok teşekkürler.
Eee, en çok önereceğim şeyler bunlar. Evet. <chuckles> Hı. Ben de çok zevk aldım. Ben de teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Hoşça kal.

Eee, yani, şimdi, işte, "Yetenek nedir?" Orada onu belki tartışmak gerekir ama, eee, hep i bir isteğim vardı, hep zevkle, eee, bir şeyleri çizerdim ama, eee, şöyle söyleyeyim, belki astigmatım olduğu için bilmiyorum, aslında biraz eğri büğrü çizerdim. Yani, düz çizgiyi, yani, şeyleri yanlış görürdüm, eee, kalemimi, eee, gördüğümü aktaramıyordum aslında istediğim gibi kağıda. En büyük zorluklardan 1 tanesi ilk başta oydu, eee, ve hatta çok komik, mesela ailemi çiz eee yapmıştım, ki onu o zaman pastel boya ile yapmıştım. Eee, Baymın ailesi adı koymuştuk sonradan çünkü gerçekten çok korkunç yapmıştım. Eee Aynen öyle. Yani, gözler bir tarafta, işte, yani, hiçbir, eee, denge yok vs. Eee, böyle başladım, i ya o yüzden ilk yaşadığım en büyük zorluk oydu. Sonra, eee, kendime bir bir hedef edindim. Dedim ki, bir, eee, işi öğrenmek için, herhangi bir işi, aslında, şey vardır, eee, "Doktora yaparken, eee, 10000 saat harcamak gerekir." diye bir, eee, laf vardır, bir söz vardır. Yani, "Bir şeyi tam öğrenmek istiyorsan 10.000 saat onun üstünde, eee, çalışmalısın." derler ve, eee Evet, ve ben aslında, hani, bu zorlukla beraber, eee, sabrı öğrendim sanırım çünkü oturdum ve ben saatlerimi sa saymaya başladım. Yani, eee, resme oturuyordum ve, işte, 3 saat mi çalıştım onu bir deftere yazıyordum. Sonra da topluyordum ve yıllar içerisinde Evet, evet. 4,5 sene, 5 sene içinde ben o 10.000 saati doldurdum. <chuckles> E evet. Eee, eee
Hı hı. Hı hı. He he. Imm, ilginç. He he. Hı hı. <laughs> Eğri büğrü hepsi. Hı hı. Hı hı. I hı. I hı. Pratik yapmalısın. He he. Hı hı. Hımm, çok ilginç. He he. Gerçekten? Wow. İnanmıyorum. Wow. Bu inanılmaz bir ada adanmışlık. Yani, 4 be yani, 4-5 se sürenin bir önemi yok. 10.000 saat çünkü düşündüğüm zaman, eee, çok ciddi bir uzun bir süre. Gerçekten, eee, çok iyi. Peki, peki, şöyle sorayım. Eee, yani, bu başladığında astigmat olmanın dışında, yani, astigmat olup, işte, eğri büğrü çizdiğini söylüyorsun. Peki, bunun dışında mesela, eee, yepyeni bir hobiye başladın. Sonuçta hiç bilmediğin bir dünyaya adım atıyorsun. Eee, bunu bunun dışında, bi
Evet. Çok ciddi, çok ciddi bir zaman. Çok ezber. Hı hı. Aynen öyle. Ve tek başıma yaptım ilk başta. Ders almadım, yani.
Okay. Çok iyi. Hı hı. Peki, bunun dışında, mesela, atıyorum, işte, malzemeleri pahalı mı bunun? Ya da ayırmak ayırman gereken zaman, işte, diyorsun ki 4-5 senede 10.000 saat. Yani, buna çok zaman ayırmak gerekiyor. İşte, buna zaman ayırırken, atıyorum, başka şeylerden feragat etmek zorunda kaldın mı? Yani, senin için ne gibi, mesela, zorluklar getirdi bu hobiyle, eee, tanışma ve geliştirme ve ilerleme?
Evet. Eee